¿Y crees que cuando le pidas o sea, porque una cosa es que te escuche, pero también te da buenos consejos?, ¿consideras?
Fi fíjate que, pues, también de justamente, eh, ella, pues, al princi en en en en este cuando yo empecé con esto de estos diplomados y demás y que decía, ella no estaba cre créeme que no estaba muy interesada al principio, pero en estas charlas que hemos tenido y demás y platicamos, como que de manera empírica ha ido aprendiendo. Y entonces, eh eh, a veces, eh, tener otra perspectiva y hacer, ah ah, esas preguntas interesantes igual, este, me hace Porque también en estos, en en estos momentos de imitación, créeme que yo también tengo un diálogo interno, ¿eh?, donde me hablo y me dreno. Pero también, este, es importante tener ese diálogo con otras personas, así como lo tienen conmigo, y en este caso, pues, es con mi esposa. Y sí, este, me da y y y ahora sí que a veces yo también le aco le aconsejo a ella y o o ella me aconseja a mí, ¿no? <chuckles> Así, este, así así nos Así es, totalmente.
Ujú. Ujú. Ah, ya veo. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. No, pues sí, eso es lo ideal. Ujú. Ah, pues que que suerte y y qué bonito saber que tu pareja también, eh, te puede escuchar de cualquier tema y que no te va a juzgar y que bue ape o sea, a pesar de que es alguien que te conoce muy bien, pues podría también de repente decir algo por ahí que que te incomode, ¿no? Porque a veces, como dicen, pues las verdades duelen, <chuckles> pero, eh ujú, pero qué bien Ujú, dime.
Claro. Sí, sí, sí. Sobre todo porque no, so so sobre todo, como bien dices, porque conoce conoce conoce mis defectos, mis manías y también mis virtudes, ¿no? Y y que ella me las resalta bastante, o también de repente: "Oye, lo que pasa que mira, tú también aquí tienes esta patita de palo que también flaqueas por aquí y por allá". Y a veces, este, de repente es sano escucharlo de vez en cuando, ¿no? Aunque uno también lo sabe, pero cuando se lo dicen de manera asertiva también, este, mm, dices: "Bueno, sí es cierto. Tengo que trabajar en ello, es un área de oportunidad".
Ujú. Claro. Ujú. Sí.